Hm, nicht immer, aber, ähm, manchmal schon. Äh, wir haben so 'ne größere Bluetooth-Box da stehen und, äh, ja, da ab und zu, <chuckles> äh, wird dann einfach Spotify verbunden, ne und dann, äh, läuft so 'ne Abend-Playlist, also, jetzt nix Besonderes oder so, ähm, einfach was was ja, äh, wenn dann doch mal nicht so viel zu erzählen ist, dass da nicht diese unangenehme Stille ist. Ähm, aber ja, ist jetzt nicht nicht so, dass wir bewusst dann auch, äh, jetzt irgendwie 'ne Playlist dafür erstellt haben oder so, da geben wir einfach auf Spotify, äh, Abendmusik ein und dann, äh, wird irgendwas abgespielt.
Also, ich habe jetzt schon 'n sehr gutes Bild davon, wie's bei euch abläuft da das Abendessen am Sonntag. Ich kann's mir richtig gut vorstellen und du klingst auch sehr begeistert. Also, ich merke richtig, dass das immer 'n Highlight ist bei euch und dass es dir viel Spaß macht. Aber, ähm, Trickfrage: Kann das passieren, dass auch mal irgendwie dass es auch mal Streit gibt?
Mhm. <chuckles> Ja, total. Äh, ja, <chuckles> klar, wie das halt bei jeder Familie ist, ne? Also, ah, äh, äh, äh, man hat ja auch durchaus, äh, verschiedene Ansichten, also die Kinder und <chuckles> die Großeltern, äh, die kommen sich da manchmal so 'n bisschen auch bei politischen Fragen in die Quere, aber das ist halt okay und das gehört dazu, ne, und, ähm, ich muss sagen, äh, es ist jetzt aber selten, dass das jetzt irgendwie ausartet, sondern, äh, na ja, ne? Also, hier bei uns im Haus, dann kann auch mal die Tochter irgendwie hochgehen oder so: „Ey, das ist ist nicht so.” Äh, die ist 7, ähm, aber, äh, wenn's da mal irgend 'n bisschen Streit gibt ne, die die kriegt das ja auch so 'n bisschen indoktriniert, äh, von der Schule, das, äh, grüne Denken und, äh, der Opa, der sieht das vielleicht nicht ganz so, aber <laughs> es ist, äh äh, es ist aber so, ne, also, man merkt, man ist 'ne Familie und 'n bisschen Streit gehört dazu, aber es ist so, ähm, man verträgt sich auch wieder schnell.
<snorts> <chuckles> Wie alt ist die Tochter? 7, okay. Ah. Okay, ja, ja, <chuckles> kann man verstehen. Okay. Ähm, wie lange geht das Ganze? Ne, ähm, wahrscheinlich habt ihr mehrere Gänge und ich könnte mir ich würde jetzt einfach mal vermuten, m minimum 90 Minuten.